Aussi déménager. Comment ça s'est passé alors?
Ben, j'ai passé j'ai été je me suis formé et cetera donc tout allait bien, heu, j'ai eu mon diplôme, on a déménagé au Luxembourg, on a commencé à la à faire notre petite vie et cetera et ensuite, ben on a fini par, heu, par se quitter, heu, donc heu, voilà tout ça et moi, j'ai continué de mon côté ensuite en France à à travailler justement dans ce domaine-là.
Ouais. Ouais. Oui. Tu es resté dans ça?
Heu, au début, ouais et heu, jusqu'au moment où heu, bon, heu, grosse lassitude, on commençait très tôt, c'est des métiers qui sont très physiques on est tout le temps en extérieur pratiquement, parce que heu
Sur des chantiers, des choses comme ça?
Bah c'est ça, donc quand il pleut et cetera à 6:00 du matin, heu, on est dev on est au dépôt, heu, il fait hyper froid, il fait, heu, genre, heu, moins deux, moins dix degrés énormément oui.
Mouais. Oh oui, ouais. Il faut soulever beaucoup aussi non? Ouais.
Et donc heu, bon, on a mal au dos, on a mal aux mains, heu, bon, c'est c'est mal payé.
Et tu as fait ça combien de temps? Heu, combien d'années là? C'était, heu, cette période, c'était pendant 5 ans? Ah et en plus, c'est mal payé?
Heu, 5 ans. Ouais. Bah, c'est pas très bien payé oui. <laughs>
<chuckles> OK donc il y a rien qui va? <laughs> Donc tout ça a fait que tu t'es dit: «Là, il faut changer quelque chose», c'est ça?
Non, il y avait rien qui allait. Exactement. Oui, oui, heu, je me je me souviens encore du moment en plus, hein, comme si c'était hier.
Ah vas-y raconte le moment précis où tu t'es dit: «Ça y est, j'en ai marre». <chuckles>
Bah, heu, je me lève le matin, heu, j'avais pas envie d'y aller. Il faisait froid, il pleuvait à moitié, heu, donc, heu, bah, je m'habille et cetera je vais au dépôt il est 6:00 on doit charger les camions, on charge les camions. On va sur le chantier et au milieu d'un escalier, heu, donc on portait des baies vitrées, qu'on devait monter sur un immeuble de 8 étages et heu, au milieu d'un, bah, de de de d'une volée de marches, je me dis: «C'est bon j'en peux plus. Je je je n'ai pas envie d'être là. Qu'est-ce que je fais là, en fait?».
Ouais. Ouais. Oh là. Qu'est-ce que je fous là? <chuckles>
Mais, c'est exactement ça. Qu'est ce que je fais là? Heu, et donc, c'est là où justement j'avais un hobby sur le côté, qui me, voilà, qui me, rapportait un petit peu d'argent et je me suis dit: «Bah écoute, heu, tant pis, heu, demain, heu, lettre de démission et ensuite, heu, je me lance à fond dans ce hobby. J'essaie d'en faire un métier et heu, si ça fonctionne pas au moins j'aurais essayé».
Ouais. Donc là, genre en en en 1 seconde, 1 minute il y a un moment, où tu te dis: «Bon là, j'ai je je suis vraiment pas au bon endroit, c'est pas ça que je veux faire de ma vie». Tu décides ça et le lendemain tu donnes ta lettre de démission?